Э, как бы, может, у тебя есть еще какое-то мнение, какие вот еще могут быть ситуации, да? Допустим ну хорошо у тебя их не было но может ты вот можешь пофантазировать и представить. Что молчание, в принципе, может значить? Да, вот там, в зависимости, там, ну где ты переписываешься, допустим это чат, да, человек не может так в реальность ответить, да, вот ты говоришь что ты ему вот так вот впритык, он молчит, да, он может можешь поговорить про разные ситуации. Почему человек мог бы молчать и как, допустим, это понять, вот что ты ему не интересен и может у тебя есть какие-то советы по этому поводу?
Мгм мгм. Да-да. Мгм. Ну, смотри, если мы, допустим, в реальности где-то в разговоре просто вот, э, что-то ну происходит, да, допустим, и человек молчит. Ну, э, всё зависит от того, насколько долго это молчание, да. То есть, просто человек мог задуматься, да. Э, вот то есть. Ну это обычно не длится там больше там, нескольких секунд там, ну ми минуты, наверное, да. И обычно еще человек предупреждает, да, если нужно подумать, то он говорит: мне нужно подумать. Вот, но если не говорит, то, ну, бывает, что з там в, э, где-то в своих мыслях, допустим, тоже бывает, что человек где-то сидит в своих мыслях, кто-то обращается, да, и вот и вот как бы молчит, да, то есть, ам, э, и потом, как бы, ну, если вот если похожая ситуация на мою, только в реальности, если ее представить, то это, конечно, вообще трэш, потому <laughs> что ну даже в реальности вот так вот просто сидеть и специально игнорировать, да, то есть это будет уже как бы, а, при какой-т
Конечно. Ну конечно, да, задумался. <laughs> Но это о очень многим го о многом говорит, мне кажется.
Как на с это сразу как бы понятно, да. Вот. Я вначале ещё говорил про другой тип молчания, да, когда, а, вот, допустим, идёт какая-то беседа, да, и это не между 2 людьми, не диалог, да, а, там присутствует какое-то количество людей. И как бы, э, вот, допустим, я на личном опыте понимаю, что, э, ну, я стараюсь больше молчать и слушать, чем говорить. Это вот мой такой принцип, потому что, эм, э, ну, вот тоже я сказал, да, то есть, а, как бы, лучше, э, говорить, когда спрашивают или когда действительно что-то от тебя зависит, да, ка дю как бы, решение какое-то, а, а, вот, ну, может быть, обсуждение, да, какое-то мнение высказать, да, но это не должно быть, эм, как бы, каким-то, а, чрезмерным присутствием, потому что, э, можно сказать чё-то не то, можно сказать как-то не так, да. И я предпочитаю, э, создавать о себе впечатление человека, который всё-таки думает, прежде чем сказать.
Да. Мгм. Конечно.